Eee, kalau kita ber-3 sih kayaknya nyantai aja ya, enggak pernah kayak ada konflik gitu. Kayak, mmm, kadang kita juga ini kan kayak suka ngutang with each other gitu, kayak mungkin ngutang pas beli makan atau gimana gitu. Tapi ya akhirnya ya dibayar juga utangnya, kayak mungkin dibayar besoknya atau seminggu berikutnya, gitu. Jadi ya iya, emang alhamdulillah ya teman-teman aku ini ya emang tanggung jawab kan dengan apa yang mereka hutangin gitu. <laughs> Jadi ya ya udah aman-aman aja sih nggak ada konflik ya alhamdulillah. Mungkin kalau temen-temen lain ya kalau aku lihat, eee, emang ya ada kayak mungkin, eee, suka ngutang dan nggak dibayar. Kayak mungkin aku pernah denger kan dari temen aku yang lain, jadi kan aku punya ini ya kayak temen kampus yang emang kayak suka konser ya. Tapi kita emang kayak jarang ketemu di konser aja kan karena kita suka band yang berbeda gitu, dan dia kadang ini kan kayak cerita ke aku, kayak dia punya temen nih dia udah kayak ngutang buat beli rokok, beli makan, atau apalah gitu, tapi nggak pernah dibayar sampai sekarang gitu. Kalau nggak salah sih hutangnya nggak gede banget ya tapi lumayan kayak di harga berapa ya Rp200.000 kalau nggak salah. Jadi ya gitu sih, jadi alhamdulillah temen aku enggak kayak gitu. <laughs>
<laughs> Oke oke oke, kocak sih. Iya. Tetap tanggung jawab ya. <chuckles> Iya iya. Mhm, gimana tuh? Oh, ya ya ya ya. Mhm. Waduh. Waduh. Iya. Apalagi hut <laughs> iya apalagi untuk ini ya, eee, yang masih kuliah itu kerasa juga ya, Kak, rp200.000 sekarang bisa buat makan, bisa buat beli bensin. <laughs>
Iya. Lumayan banget itu Rp200.000 buat anak kuliah. <laughs>
Bener banget sih. Nah, ini nih Kak, dari ke-2 temen kamu nih ya Kak, apakah ada salah satu temen mungkin ya kita di sini kayak boleh dong spill-spill dikit gitu lah ya, kepo nih aku, Kak. Eee, ada nggak sih Kak yang menurut Kakak tuh mungkin lebih mendominasi atau mungkin kadang nyebelin gitu Kak di antara 2 orang ini Kak? <laughs>
Heeh. Mhm. Nyebelin, mmm, apa ya, kayaknya sih enggak
Pasti ada dong oh nggak ada ya?
nggak ada juga, karena kita kayak nggak ngerasa sebel sih. Eee, mungkin, apa ya, ada teman kita yang memang agak aneh aja mungkin ya bisa dibilang ya <chuckles> iya. Eee, jadi mungkin karena ini kan teman online aku ya, aku rasa mungkin karena dia pas kuliah juga enggak banyak temen kan, jadi kadang kalau kita ajak ngobrol dia mungkin rada lama atau mungkin ya rada lama buat a nyambungnya itu loh, nyambung dalam, apa namanya, topik obrolan kita gitu. Tapi ya selain itu ya nggak apa-apa sih, karena aku sama temen aku yang dari konser ini ya, apa ya, baik-baik aja sama dia, jadi ya nggak masalah gitu, heeh.
Wah. Mhm. Oke, gimana tuh gimana tuh? Boleh tuh sharing. Mhm. Oke. Oh, <laughs> oke. Hmm. Jadi pengertian ya kalian ber-2 Kak terhadap 1 teman yang ini ya, oke.
Iya, pengertian aja sih, heeh, karena kan dia mungkin kita nganggapnya adalah dia kayak mungkin nggak punya banyak teman, jadi mungkin jarang kayak ngobrol dengan orang kan, jadi ya udah kita maklumin aja.
Bener.